うんうんうん。え、例えばその お仕事のこととか、まあ、家のこととか、いろいろあると思うんですけれども。
わ、お。 まあ、結構仕事のことまあ、両方ですかね、それで言うと。うん、両方結構考えてますかね。いろんな本当にいろんなことを考えるっていうのが、本当に、うん、なんか。なんだろうーん、お仕事のことも考えるし、家のことも考えるしとか、まあなんか、子供とした会話とか、主人とした会話も考えるしとか、友達と会話とかも考えるし。
ふーん。 うん。 はい。 うん。 ああ。